Lúc đó là, trời ơi, mồ hôi ra thì thôi đầm đìa luôn giác
Ừm. Ừm. Nhưng mà như vậy thì mình sẽ, ơ, tinh thần sảng khoái hơn. Ừm, nhưng mà mình thì, ờ ừm, bạn thì, ờ, như vậy thì để năng động, nhưng mà mình thì phải tập thể dục buổi tối thì mình mới dễ ngủ. Mình mệt á, mình cái mình về là mình sẽ dễ ngủ được, nên thành ra là, ờ, đ kiểu, ờ, mình ba mẹ mình thì cũng giống bạn á, sáng là phải đi đạp xe đạp thì họ mới thấy là họ t năng động hơn, rồi, ờ, kiểu, thêm sảng khoái cho một ngày dài. Mà mình ừm, mình thì lại hơi khó ngủ nên nên là bị, ờ, phải cần một cái gì đó làm cho mình mệt, nên là tập thể dục buổi tối thì mình lại thấy hiệu quả với mình hơn. Nhưng mà nên là mình cũng đang cố gắng d duy trì cái mà thiền mỗi sáng á, để cho bình cũng cố gắng làm một cái gì đó vào buổi sáng để cái năng lượng của mình cũng không có bị tiêu cực mà sẽ tích cực hơn. Ờ, cũng giống như là ờ, đúng rồi, bình tĩnh hơn á, tại vì tính mình hấp tấp mà. <chuckles>
Ờ. Ừm. Ờ. Đúng rồi. Ờ. Ừm. Ừm. Rồi, mình Ờ. Hấp tấp. Ờ. Ờ. Ờ. Ừm. Mình vào buổi đêm